Gıda israfını azaltmanın en etkili yolları sence neler olabilir?
Ya, ilk olarak, hani, şunu söyleyebilirim. Hani, "Yeteri kadar alışveriş yapmak." derim, hani, böyle bir soruya. Çünkü, eee, ı yani, fazladan alışveriş yapmak özellikle, böyle, çok çabuk bozulabilecek bir yemek, mesela, yani, daha doğrusu sebze, meyve tarzı ürünler gerçekten, hani, çok daha, böyle, gıda as israfına gidiyor diyebiliriz, yani.
Hı hı. Evet. Hıı. Doğru. Peki, neler yapıyorsun? Yani, hani, fazla ürün, eee, almaktan kaçındığını söyledin. Hani, neler yapıyorsun? Sadece yemek yiyeceğin kadar mı? Alışveriş listesi mi yapıyorsun? Iıı, hani, nasıl alışveriş yaparsın?
Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, genelde, böyle, emm, haftalık yapmaya çalışıyorum ve bu diyelim ki, işte, cuma akşamları yapıyorum genelde yapıyoruz daha doğrusu, ben partnerimle yaşadığım için. Emm, cuma akşamları, ııı, alışveriş yapıyoruz ve hafta sonu da onları yemek hâline getirdiğimiz için, hani, bir yandan, böyle, bu gıda israfını azaltmış oluyoruz ama, mesela, eee, alışveriş yapıp da, işte, hafta sonu bir, ne bileyim, bir etkinlik olur, bir sosyalleşme olur. Gittiğimiz zaman o pazartesi, salı günü bunları hemen bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Yoksa 3'üncü, 4'üncü günden sonra bu, ııı, özellikle sebzeler ve meyveler biraz bozulabiliyor.
Hı hı. Evet. Hıı. Evet. A. Çok güzel. Tabii Evet, yani atmak gerekiyor. Eee, bir meyveyi ya da sebzeyi ya da bozulan bir eti atmak sana neyi hissettiriyor? Yani, o anda israfın sende yarattığı his nedir?
Hı hı. Hı hı. Ya, aslında, ımm, kötü hissettiriyor çünkü günün sonunda, hani, 2 şey için kötü hissettiriyor. 1'incisi eee, yani, sonuçta o para parayı kazanmak için aslında zamanından gidiyor zamanımızdan gidiyor. 2'ncisi de, hani, eee, gerçekten de sonuçta, hani, o onu aldığınızda o iyi bir şeydi ama bakıyorsun, böyle, kötü hâle gelmiş. Eee, bu, hani, böyle biraz, yani, acı veriyor, yani, hani, a az da olsa belki ö çok, böyle, a ağlamıyorum tabii bunun için ama bir acı veriyor insana gerçekten.
Hı hı. Evet, değil mi? Hı hı. Hımm. Evet. Yani, o, tabii o ürünün ürünün geçtiği yolculuk. Hı hı, çok doğru. Hani, ürün sonuçta sana ulaşana kadar, tüketiciye ulaşana kadar bir yolculuktan geçiyor. Eee, hani, daha çok tarımın içinde olan insanlar, gerçekten orada emek, çaba. Eee, peki, bir noktada ne yapılabilir? Yani, özellikle pazar, market alışverişinde ya, yapılan hatalar gözüne çarpıyor mu ya da doğup büyüdüğün evde sence israf ne kadar dikkate alınıyordu? Eee, hani, nasıl bir evde, eee, bunu deneyimledin acaba? Biraz bahsedebilir misin?
Tabii. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Eee, ya, annem özellikle, ııı, o konuda bayağı iyiydi diyebilirim. Iıı, zaten, hani, bir dönem, hani, özellikle küçük kardeşim büyüyene kadar çalışmadı kendisi. O yüzden, hani, eee, evde bu, ııı, düzenlemeyi, bu işte, ııı, sorumluluğu alan kişi oydu o yüzden. Yani, gayet iyi yönetiyordu. İşte ben de ondan, böyle, küçük de olsam bakarak, gözlemleyerek bir sürü şey kapmışımdır diye düşünüyorum ki o yüzden kendi hayatımda şu an, hani, eee, özellikle mesela markete gidince işte, "A, bu ucuzlamış, bundan işte %50 indirim var." diye gidip, böyle, fazla fazla almayı mesela mantıklı bulmuyorum. Çünkü sonuçta, eee, eğer bir şey de ucuzlamışsa, o gün yiyemeyeceksem o ürünü almıyorum mesela. Böyle bir de var.
Hı hı. Hımm. Anladım. Hımm. Evet. Hıı, öğreniyordun. Çok güzel. Hı hı. Evet. Evet, değil mi? O da çok önemli bir şey aslında. Yani, eee, zaten ucuzlamış. Ürün bir tarih geçimine yakın, eee, olabilir. Eee, hani son kullanma tarihinin geçmesi yakın olabilir. E, bu noktada hani sen de fazla aldığında zaten hepsini tüketemeyeceksen e, sonrasını düşündüğünü söyledin. Eee, peki, bu, hani, marketlerdeki ve işte indirimler, kampanyalar vs. hani, bunları, ııı, takip eder misin? Eee, hani, bunlar listelenir bazı marketlerde. Hani, onları takip eden biri misin?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Ya, aslında takip etmiyorum. Ama böyle, eee, denk gelirsem de değerlendirmeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi, yani, birkaç defa böyle alıp, eee, o gün değerlendiremediğim için 2'nci, zaten 2'nci gün genelde o, böyle, bozulmaya yakın oluyor. Özellikle sebze veya meyve. Çünkü bu özellikle meyveleri böyle çok, ya, aslında, ımm, bu şekerleme oluyor içinde çok bekletildiği zaman. Mesela bu da
Hı hı. Anladım. Evet. Ha, bekleyince şekerlenen ürünler.
Evet. Yani, aslında bu da sağlığa aslında çok da yararlı bir şey değil. Hani, belki tamam, zararlı değil ama şekerli oluyor. Mesela bu muzda çok oluyor. O yüzden muzu böyle diri olanını almaya çalışırım genelde.
Hımm. Evet, anladım. Hı hı. Hımm, anladım. Evet, aslında, böyle, eee, belki taktikleri, iii, takip etmek, incelemek, hani, bu konuda bilgili olmak da farkındalığı yükseltiyordur. Eee, peki, mesela dondurulmuş gıdalarla ilgili ne düşünüyorsun? Hani, eee, çok bulundurur musun evinde? Senin hayatını kolaylaştırır mı? Pratik bir şey mi senin için?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Ya, biz genelde onları, eee, böyle, hani, bazı günler oluyor gerçekten. İşte, işler yoluna gitmiyor. Bir aksilik oluyor, işte, eee, belki işin ikimiz de işten, eee, çok geç geliyoruz. Böyle durumlarda mesela evet, yani, bir kurtarıcı gözüyle bakıyoruz Ama, işte, haftanın, iii, 5-6 günü gibi yiyemiyoruz. Bunu yapan arkadaşlarım var, maalesef yiyorlar öyle ama biz yapmıyoruz. Bizde tencere yemeği de olur. İşte, salata da olur ama aynı zamanda haftada 1 gün kurtarıcı böyle dondurulmuş ürün de oluyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm, anladım. Aslında çok iyi, yani, bir taraftan, eee, hem kurtarıcı yemekler Peki, vitamin açısından sence sağlıklı mı? Mesela dondurulmuş gıdalar.
Hı hı. Emm, ya, tabii değişiyor. Mesela, şimdi, brokolinin, işte, ne bileyim bezel bezelyenin dondurulduğunda, eee, hani, çok da, eee, okuduğum kadarıyla tabii bu, çok da, böyle, eee, o besinlerinin kaybolmadığını söylüyorlar. Yani, bunlar olabilir aslında ama, eee, ne olmayabilir diye sorarsan
Hı hı. Evet. Hımm. Evet.
eee, büyük ihtimal, hani, böyle, balık falan derdim ya ben.
Hımm, anladım. Peki, balık dediğin için şimdi aklıma geldi; konserve gıdalar, ton balıkları mesela, eee, onları kullanır mısın, tüketir misin, onlarla ilgili ne düşünüyorsun?
Evet. Hı hı. Eee, ya, salatayla aslında özellikle ton balığı, böyle, güzel bir kombinasyon oluyor. Ama tabii bunu dediğim gibi, onu da biraz, böyle, kurtarıcı, eee, ürünler eee, gıdalar olarak görüyoruz. Belki onu, işte, 2 haftada 1 tüketiyoruz, eee, ton balığını. Eee, nadir yani. Aslında ben bir de denemiştim bu gerçek ton balığını, eee, İspanya'nın Kanarya Adaları'nda. Ya, o gün bugündür, bu, ııı, konservelere hakikaten balık değil gözüyle bakıyorum. Gerçekten arada inanılmaz bir fark fark var. <chuckles>
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet, ç ya, orkinoslar, eee, onları bir, eee, tecrübe etme şansın oldu sanırım. Yani, hani, çok mu bir tat farkı var? Hani, onlarla ilgili, eee, deneyimin olmuş ama, hani, burada gerçekten çok, e, fark edilir bir tat farkı mı vardı? Tazelik mi, neydi?
Evet. Hı hı. Ya, çok büyük bir uçurum farkı var tat olarak 1'incisi, eee, 2'ncisi, yediğin zaman mesela, eee, kesinlikle çok rahat hissediyorsun, hani, bu dü konserveye göre, emm Tamam, bu konservenin de, şimdi, mesela zeytinyağında olanı var, bir de ayçiçek yağında olanı var. Ben bir defasında ayçiçek yala yağında olanı almıştım, ondan sonra almadım çünkü biraz, böyle, ağır bir hazmı oluyor onun. O yüzden zeytinyağı ileni olanı alıyorum.
Hımm. Evet. Hı hı. Evet. A, zeytinyağını tercih ediyorsun. Eee, peki mesela, insanlar son dönemlerde gerçekten, ııı, sindirimle ilgili bı problemler yaşadığını ve bunların çok arttığını, bazı araştırmaların eskiye oranla insanların çok fazla sindirim, eee, sıkıntısı yaşadığını anlatıyor. Sence bunların gıda üretim, eee, hani, marketlerdeki, eee, işte, paketleme, pazarlama, eee, o tarihleri takip etme, hani, gerçekten tazeliği koruma anlamında, eee, bir etkisi olabilir mi? Ne düşünüyorsun?
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, bence etkili olabilir. Çünkü hızlı üretim sistemi var artık hemen hemen her şeyde. Emm, yani, bu aslında bir ha eee, a mesela, eee, işte, inek olabilir, işte, ne bileyim dana eti olabilir. Ya, bunlarda da mesela, böyle, bu, eee, stresle büyütülen şeylerde aslında, bunu bence insanlara geçtiğini düşünüyorum. Tabii bu sadece gıdayla da olmuyor çünkü daha fazla oturuyoruz artık, eee, daha az hareket ediyoruz. Bu da tabii ü vücutta bir iltihaplanma yaratıyor aslında. Yani, bundan da dolayı bence biraz da.
Hı hı. Hımm, evet. Doğru. Evet, çok doğru. Hımm. Çok doğru. Yani, biraz insanların yediklerini, eee, hazmetmesi, eee, ya da, işte, günümüzde, eee, hareketsizliğin çok ön planda olması. Eee, evet, aslında gerçekten, eee, bu konularda çok haklısın. Eee, peki mutfakta kullanılan bazı yöntemler var, yani, işte, kıştan domates hazırlanması mesela, kış için domates. Eee, işte, yaz domateslerinin hazırlanması, işte, çok daha eski dönemlerde salçaların yapılması, ev salçaları. Eee, hani, onların olduğu bir evde mi büyüdün? Senin uyguladığın şeyler var mı? Mesela kış mevsimi için sakladığın, eee, buzluğunda sebzeler ya da annenin hazırladığı şeyler oluyor mu?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, aslında evet. Tam da dediğin gibi, öyle bir evde büyüdüm. Çünkü anneannem anneme öğretti. Eee, annem de 2 tane kız kardeşim var, onlara öğretti. Ben de tabii yardımcı oluyordum. Eee, hani, sadece izlemiyordum ama, işte, bir saatten sonra sıkıldığım için bırakıyordum, hani, işin açıkçası öyleydi. Ama elimden geldiğince yine yardım etmeye çalışıyordum. En azından, işte, bir market alışverişini, pa eee, pazardan mesela şey alırdık, domates, böyle, işte, biber falan alırdık. Eee, onlara yardım ediyordum ama şu an mesela onu sadece kız kardeşlerim yapıyor. Bende o kültür biraz sanki kayboldu. Ben öyle bir şey yapmıyorum.
Hımm. Hımm, çok güzel. A, evet. <chuckles> Çok güzel. Hı hı. Hımm, anladım. Evet. Eee, peki, mesela, hani, aldığın bir şeyi hemen tüketmek ya da annenin hazırladığı şeyler, mesela, eee, tarhana. Böyle aklına gelen şeyler var mı?
Emm
Kış için hazırlanan, işte, kesilen erişteler, hani, neler yapılırdı? Yani, o mutfakta hazırlanan şeyler genelde nelerdi? Onlardan biraz örnekler verebilir misin?
Evet. Hı hı. Hı hı. Tabii, eee, mesela anneannem şey derdi, "hamur dökmek" derdi. Aslında, eee, işte, hamur çorbası için mesela, eee, hamur hazırlardı. Onun dışında naneli naneyi kuruturdu mesela. Eee, sonra bu gu eee, kestiği hamuru, eee, o, işte, o naneli bir çorba yapardı yoğurtlu. Mesela annem de öğrendi onu. İşte, hatta kız kardeşlerime falan da öğretti. Onlar biliyor. Eee, mesela öyle bir aslında evde büyüdüm. Bunlar evet, yapılıyordu mesela.
Hımm, evet. Evet. Evet. Hı hı. Ay, çok güzel. Hımm, geleneksel yemekler, yani, hakikaten. Eee, peki sence eski dönemlerde gıda israfı daha mı çok önemseniyordu? E, şimdi, bu marketlerin çoğalması, insanların hazır paketli ürünlere yönelmesi. E, ama, işte, eski dönemlerde evde yapılan, günlerce süren hazırlıklar. İşte, bu o eskiyle şimdiyi kıyasladığında ne gibi farklılıklar görüyorsun?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Aslında şöyle bir fark görüyorum ben. Şimdi, eskiden, ııı, insanlar daha, böyle, 2-3 kilo alırdı. Mesela, pazarlarda, böyle, fiyatlar daha uygun olduğu için, böyle, bir bolluk vardı gerçekten, hani, onu hatırlıyorum. Eee, sanki bu globalleşmeyle, yani, artık o, eee, iç pazara değil de daha çok dış pazara gönderildiği için, eee, tabii globalleşmeyle, işte, bu enflasyonlarla felan artık gerçekten, ııı, fiyatlar da artıyor. Mesela, insanların daha az aldığını görüyorum. Aslında bence bu, ııı, konserve yapma, işte, veya saklama, hani, kışa saklama, hazırlık yapma belki de oradan da doğmuş olabilir. Çünkü ellerinde bir sürü domates vardı. Yani, bir şekilde bunu değerlendireceklerdi. Ben buradan geldiğini düşünüyorum aslında.
Hıı, doğru. Evet. Hı hı. Anladım. Hımm, evet. Tabii. Hı hı. Yani bir şekilde, eee, değerlendirme yöntemi, eee, olarak, hani, günümüze taşınan da şeyler var diyorsun. Peki, ekonomik açıdan bakarsak, yani, işte, ımm, hem maliyet, işte, ürünün tüketiciye ulaşma maliyeti, ürünün toprakta yetişme maliyeti ve bugün insanların, eee, içinde bulunduğu ekonomik durum. Eee, hani, böyle bir durumda ne düşünüyorsun? Yani, gıda israfı ve, işte, maliyet açısından?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, iii, ya tabii şimdi özellikle, ımm, restoranlarda aslında daha çok bu, ııı, genele bakarsak daha çok restoranlarda bu gıda israfı olduğunu düşünüyorum. Mesela, ben bir restorana gittiğimde daha, böyle, işte, ııı, yani, oturmadan, böyle, biraz bakarım aslında insanlar ne yiyor, ne yemiş falan diye göz ucuyla. Yani, o kadar çok masa görüyorum ki, yani, %20'sine falan dokunmuş yemeğin, da yü yüzde sekseni duruyor. Ya, o kadar çok masa görüyorum ki böyle. Yani, diyorum: "Acaba insanlar aç değil mi de sırf, hani, zevk için mi söylüyor bunları?" Bana mesela şey geliyor. Gereksiz ve ne bileyim, hani, yazık, diyorum. "Yazık." diyorum, yani. "Niye yapmışlar? Böyle bir şey yapmışlar." diyorum mesela.
Evet. Hımm. Orada eğer ki gerçek düşünüyorsun? Anladım. Peki, mesela, böyle bir durumda restoranlarda özellikle o kalan yemekleri, a ııı, kaldığında, ııı, hani, alıp götürür müsün, paket yapılmasını ister misin yoksa, hani, masada mı bırakılmasını tercih edersin?
Hı hı. Hı hı. Iıı, ta tabii şimdi, ımm, o günkü planımıza da bağlı. Eğer direkt eve gideceksem, ımm, bunu yaptığım oldu açıkçası. Iıı, ama çok nadirdir, böyle, hani, yemek bıraktığım. Ben genelde, ııı, "Zaten, hani, para verdik. İşte, yiyelim." gözüyle bakarım. Iıı, hatta
Hı hı. Hımm. Anladım. E, bir de belki tüketeceğin kadar sipariş vermek, hani, bu da olabilir.
Hı hı. Tabii, tabii, tabii. Yani, o o da zaten, hani, çok önemli. Genelde, böyle, şey yaparım, onun için bir taktiğim var bu arada. Şimdi A Avrupa'da, ııı, ya, Türkiye'deki gibi değil aslında. Iıı, böyle, resimleri koymuyorlar. İii, bir, iii, fotoğraf olmuyor, böyle, genelde menülerde ama onun için de, işte, Google Haritalar'a giriyorum. İnsanların paylaşmış olduğu e fotoğraflara bakıyorum. Böyle, aşağı yukarı kafamda o ne kadar geleceği belli oluyor. Aslında bunu, mesela, Japonya'da çok güzel yapıyorlarmış. Bir ürünün, mesela, üzerindeki, h hemen hemen, ya hat doğru, aynısı olması gerekiyormuş, hani, iii, boyut olarak. Iıı, mesela, Japonya'daki gibi ö bir sistemin olması lazım aslında Avrupa'da bence. Tabii bu bu farklı.
Tabii. Ha, menüde. Hı hı. A! Evet. Hı hı. Ha, fikir oluşuyor. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Yani, resimde, menüde, resimde ve olan şey, o fotoğraflarla yemeğin aynı, ııı, görüntüde ve, eee, ebatta olması gerekiyor, değil mi?
Hı hı. Evet. Yani en azından gıdalarda mesela, öyle olabilir. Hani paketli gıdalarda.
Hımm. Evet. Eee, tabii çok önemli, yani, buy böylelikle, hani, israf da bir şekilde önlenmiş olur, insanlar ne kadar yiyeceğini de bilir. Eee, çok teşekkür ederim, gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Iıı, içten paylaşımların için teşekkür ediyorum.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Ben çok teşekkür ederim. Hı hı. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere tekrar. Hoşça kal.
Görüşürüz, hoşça kal.